Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, yo, muy bien, ¿y tú?
Todo bien. Oye, ¿cómo reaccionas si un familiar no respeta tus decisiones?
Yo la verdad que cuando llego a compartirles algo y de que me dicen: "No, que eso no está bien, ¿no?, así de que no, no estoy de acuerdo con eso". Pues, si me lo dicen de una manera así
Ujú.
de una buena manera, ¿no?, de una manera respetuosa, pues, lo entiendo que les digo, pues, sí, estoy de acuerdo de que no, a lo mejor, tú no lo ves igual, pero ya si me lo dicen así de que no, que que, "¿Por qué quieres hacer eso?, que ¿Porque tú eres así?, o que así que no debes de hacer eso", pues, ya les digo: "No, es mi decisión, es algo que, si yo lo decido, yo sé por qué lo hago". Como que ya cuando quieren como influenciarte para que cambies de decisión, pues, ya ahí ahí sí, como que no.
Okey. Sí. Ajá. Ah, okey. Ah, okey. No, pues sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que eh, como tú bien lo dices, depende a qué se estén refiriendo ellos, ¿no? Si es algo que que tú consideras que sí, como que eh, invo podría involucrar, por ejemplo, la opinión de tus familiares. Pues sí, ¿no?, como que aceptas la la crítica, por así decirlo. Pero sí es algo así, muy personal y y y solamente se lo estás co no, ni siquiera se los estás preguntando. O sea, no le estás preguntando su opinión.
Sí. Sí. Sí, y ya y ya te empiezan a decir cosas en el momento. Pues ya es como de que no, que no te estoy preguntando de que si sí o si no, que es como que te lo estoy comentando.
Sí. <chuckles> Sí, exactamente. Entonces sí, yo soy de la idea de que, por ejemplo, yo cuando quiero decidir algo, por ejemplo, no sé como lo que fue mi mi carrera, ¿no? Fue así como que pues nada más se los iba yo a comentar, o sea, no les iba yo a decir, este, pues sí, que si tenían algo a algo mejor o algo así. Ajá, exactamente. O sea, yo solamente se los iba yo a comentar. Y si hubo por ahí uno que otro, este, integrante de mi familia que sí me cuestionó y me dijo: "Oye, ¿por qué quieres estudiar eso? Si aquí todo todo todos hemos estudiado otra carrera". Entonces
Sí. Que te sí, que que te ayudaran a elegir.
Y hubo otros que
Y no, no estaban de acuerdo en que decidiera.
no, no estaban de acuerdo. Sí, no estaban de acuerdo y pero hubo otras personas que sí. O sea, me me dijeron no, pues si te gusta, pues adelante, tú estudia lo que a ti te agrade y ya, no pasa nada. Pues a ti te gusta.
Y, sí, o al fin y al cabo, si vas a estudiar después algo nada más por presión, después no vas a poder o después te vas a terminar saliendo de la carrera.
Sí, exactamente. Entonces, pues hay que sa saber, ¿no? O sea, eh, cuándo puedes como que recibir una una este, una opinión ajena, ¿no?
Una sí, una opinión diferente de que dices. Bueno, sí entiendes de que no estén de acuerdo en algunas cosas, pero ya que quieren como controlar tus decisiones, ahí si no.
Sí. Entonces pues sí, hay que hacer un balance de eso. Y, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de decisiones suelen generar más conflicto con tus familiares? Por ejemplo, yo ese momento te expliqué lo que pasó con mi familia. ¿Tú tienes algún detalle ahí?
Sí. Sí, pues también con eso de los de los trabajos, por ejemplo, de que sí cuando les digo, "Es que a mí me gustaría este trabajo, me interesaría esto", y ya me dicen a veces: "No, pero es que está muy lejos o no, pero es que porque tú no puedes porque esto", o sea, por cualquier cosa que sacan de que "No, está muy peligroso eso, está así como que, no vas a poder con eso", y les digo "Pero pues algo tengo que hacer", porque también quedarse así sin hacer nada por miedo o no intentar algo porque digas "es peligroso", pues, tienes que, porque si no, nunca vas a hacer nada.
Ah, okey. <chuckles> Sí. Sí, claro. Sí, concuerdo contigo, yo creo que en un determinado momento, igual cuando empezaba yo a trabajar igual me cuestionaban mucho eso y y por ejemplo, yo dejé trabajos que que sí me gustaban, o sea que que me agradaban bastante y que me iba bien, pero justam
¿Y por qué ahí? ¿Por qué los dejaste?
Pues justamente porque igual mis familiares, o sea, me decían: "No", o sea, lo mismo que te dicen a ti, me lo dijeron a mí de que: "No, es que está superlejos", este, "casi no estás aquí, casi no te vemos", eh, "regresas tarde, es peligroso", entonces, fue mucho eh, fueron muchas así la el cuestionamiento que me hacían
Sí. Fue como que, por presión los dejaste, los trabajos.
que ya Exactamente, fue tanto lo que me cuestionaban que dije: "No, pues, ya no quiero que pase eso, o sea, no quiero estar viviendo eso y pues mejor ya dejo el trabajo y busco algo que no me busque aquí conflictos con mi familia". <chuckles>
Sí, pero sí, la verdad, creo que, si es algo que sí te gusta y que sí estás cómodo ahí, pues sí, debes también de decirles de que: "Pues es mi decisión, tal vez no vaya a estar tanto en la casa o así, pero es algo que sí me gusta y es algo en lo que me está yendo bien", porque sí, a veces la familia creo que te sobreprotege mucho, ¿no?, algunas veces te dice: "No, es que" como a mí que en en muchas cosas me dice: "No, es que eso es mucho riesgo de por una cosa o por otra es mucho riesgo", y les digo: "Pero, pues así, ¿no?, como dice el dicho también de que la vida es un riesgo, pues ni modo así es".
Ujú. Exacto. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, ¿com cómo reaccionan ellos cuando tú les explicas ese tipo de cosas?
Mm, pues, a veces sí lo comprenden o más bien en el momento, no. En el momento dicen: "No es que no puedes, ¿no?, no debes de andar no te vayas a meter a eso", y luego ya después como que reflexionan y ya entienden de qué dicen: "No, si es verdad que ya entendemos que lo haces porque estás buscando algo productivo, algo que sí te convenga y que sí entendemos que estás viendo todas las opciones" y ya me dicen: "No, no es que te queramos presionar o que te queramos controlar", sino que es por eso de que se preocupan y a veces caen en eso de sobreproteger.
Ujú. Ah, okey. Sí. Ujú. Sí.
No sé si a ti también te haya pasado así de que, primero no reaccionan bien y después sí, o si después te hayan dicho algo sobre eso.
Ujú. Pues, fíjate que conmigo fue a la inversa <chuckles> porque cuando ya decidí irme a trabajar, sí me apoyaron y todo y s y me decían: "No, si puedes" y que quién sabe qué. Pero sí, exacto. O sea, de la noche a la mañana me dijeron: "No, es que ya no estás aquí tanto tiempo, regresas tarde, eh, ya no pasas tiempo aquí con nosotros" y, pues, sí me sí me sacaron muchísimo de onda y sí les dije: "Pero ¿por qué al principio sí me apoyaban y ahora ya no?" Y y ya y ya fue. O sea, fue así la situación con ellos. <chuckles>
Y después ya no. Sí, eso sí. Eso sí como que te saca de onda, pero sí, también creo que l nosotros lo captamos de que tal vez porque ya no esta ya no estabas tanto ahí en la casa o esas cosas como que te extrañan y eso, y dicen, por eso te dicen: "No, ya mejor salte de ahí", porque i igual te extrañan y te quieren tener ahí más tiempo.
Ajá, sí. Sí, claro. Sí, principalmente yo creo que fue por eso, porque, pues sí, como que sí se acostumbraron a que estuviera yo ahí, y de repente, pues es que a veces yo entiendo, ¿no? Yo al momento sí lo entendí, dije, pues es que estaban acostumbrados como que a que estuviera yo ahí, y como que de pronto ya no estu estuviera ahí todo el tiempo y que a veces llegara yo tarde, pues como que sí les afectó ahí también.
Sí. Sí, como que a veces eso es un cambio así muy drástico para ellos, pero o no sé si hayas escuchado la expresión también de que como lo que dicen: "Que le dé el síndrome del nido vacío". O sea, de que, porque está ahí el porque está ahí el hijo o así, y luego que te vas te vas del nido y se como que a veces se deprimen o así de que sí se sacan de onda por no tenerte ahí.
Sí. <chuckles> Sí. Sí. Exacto, porque pues tal vez ellos dicen: "No, pues sí, ve", ¿no?, pero todavía no les cae el 20 ¿no?, de lo que va a pasar. Entonces ya cuando te vas, pues entonces ahí sí ya viene, o sea, esa esa ausencia. <chuckles>
Sí. Aunque sí tarde o temprano, hay que también hablarlo y decirles de que, pues, tarde o temprano tiene que pasar. Porque también en algún punto, ya sea de que, por un trabajo o por otra cosa o porque ya te quieras independizar, pues en algún punto te vas a ir a otro lugar en algún punto vas a tener tu propia casa.
Exacto. Sí. Sí. Exactamente. Sí, tienes mucha razón en lo que dices. <chuckles>
Y luego imagínate cómo se van a poner si les dijeras: "No, ya, ahora sí, ya me voy a mi propia casa" o de que, si aparte de eso, fueras a vivir más lejos, porque también he visto en la familia esos casos de que si se van a vivir más lejos, y no, están ahí bien deprimidos.
Sí. Sí, sí. Sí, me ha tocado ver eso también a mí. <chuckles>
Sí, o sea que decides irte a otra ciudad o así, tipo algo así, no, imagínate cómo se pondrían.
Sí, digo, imagínate si f ah, así pasó cuando me fui a trabajar, ahora imagínate si pasa eso. <chuckles>
Sí, pues, por eso creo que también es importante hablar de todo eso.
Sí.
Pero ¿tú qué crees que? También, ¿qué otras? ¿Qué otro tipo de decisiones crees que pueden generar más conflicto con eso, con la familia?
Y q qué otras decisiones, yo pienso que para por ejemplo, desde un inicio, pues, yo siento que eso, ¿no?, de que, ¿qué quieres estudiar? y yo pienso que es como que la primera, ¿no? Y
Sí. Sí, o sea, primero la carrera y luego el trabajo y luego de que la a dónde te vas a ir a vivir y cosas así.
Ajá. Sí. Exacto. No y luego llega a pasar, ¿no? Los casos de que, eh, tú eliges una persona con la que vas a pasar tu vida, con la que te vas a casar y todo eso y hasta eso, ¿no? Luego llegan a a cuestionar. <chuckles>
Sí, o de que, te dicen "No, no me gusta esa persona para ti", o cosas así, pero, pues, no pueden decidir por ti. Porque igual es tu vida, y tú tienes que decidir que aunque te equivoques. Tal vez sí te llegues a equivocar, pero, pues, tú tendrás después que, que afrontar como esas consecuencias, porque ya es uno mismo que ya es adulto, pues, ya tienes que saber tus propias decisiones. Por qué por qué las haces.
Sí, exacto. Sí. Sí, así es. Sí, claro, ¿te ha pasado alguna vez eso?
Mm, pues no no en esa situación. O sea, de con una persona, no, pero lo demás sí, de que por estudios y por trabajo, y por otras cosas de que a veces que tomo decisiones como por impulso, de que voy a comprar esto, voy a meterme a a cursos de esto, a grupos de esto, y luego a veces sí me ayuda y otras veces no. Como que otras veces sí me arrepiento de ciertas decisiones, pero igual les digo: "Pues, de eso se trata esto", ¿no?, de que a veces te vas a equivocar. No siempre vas a tomar la decisión correcta.
Ajá. Ah, okey. Sí. Sí, claro. Sí, ujú. Sí, yo pienso que, eh, vale la pena a veces arriesgarse, ¿no lo crees? O sea, eh, yo creo que en esta vida el que no arriesga no gana, dicen por ahí, ¿no? <chuckles>
Sí, también eso. O de que, así por eso tiene que aprender la gente de que también echando a perder se aprende. Porque a veces, a veces te vas a equivocar. y luego ya te arrepientes, dices: "Ay, ¿por qué hice eso?" Sí, me pasó también de que, eh, he pensado: "Ay, no hubiera hecho esto", pero siempre te quedas, o al menos yo trato de quedarme así con un aprendizaje.
<chuckles> Sí, exactamente. Ujú. Claro. No, pues, sí, eh
O sea, aprender de de los errores.
Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, pues, nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. Yo sé que a veces también influye, pues, eh, a veces ciertos comentarios o consejos, ¿no?, pero yo pienso que, pues sí, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Y Ajá. Y si tomamos una decisión, pues, nosotros somos conscientes que a a lo mejor involucra un riesgo, ¿no?
Sí, como dicen también. Sí, pero tiene que ser así, digo, que tenemos que tomar ciertos riesgos también. Que no podemos quedarnos para siempre en la zona de confort.
Sí, ¿eh? Exactamente. Y, por ejemplo, ¿tú crees que es importante poner límites con la familia?
Um. Sí, yo creo que cuando son así, ciertos familiares que son así muy que te meten mucha presión para que hagas algo, o para que no lo hagas de que tú quieres hacer algo, ya ves que te dicen "No, que eso no lo hagas". Cuando te quieren ya controlar, ya es cuando debes de decirles: "No, estoy comentándoles esto o estoy", tal vez sí les pidas la opinión, pero no de que no de que quieras que ya te Si, o sea que decidan por ti, y que ya te controlen, que ya no de que ya porque te digan algo, ya les vas a hacer caso.
Ajá. Sí. Elijan por ti ¿no? Ujú. Sí. Sí, claro. Sí, yo, al igual que tú pienso lo mismo, o sea, es bueno poner límites sanos, ¿no?, con ellos y -y a darles a entender que pues pues uno ya tiene la capacidad de elegir. Uno tiene la capacidad también de tomar su propio rumbo, tomar las decisiones que a nosotros nos parece bien. Como tú bien dices: "Uno es consciente de que a veces algún familiar, tu hermano, tu mamá, tu papá te van a dar, pues un consejo". Y eso es bueno, ¿no?, no tanto que se metan en esa decisión, sino que más bien te aconsejen.
Sí. Sí. Sí, o sea que, te digan que, si piensan que algo puede no salir bien al final o que sí que puede haber ciertos riesgos, pero dentro de lo que cabe entender que, son tus decisiones.
Sí. Claro. Bueno, me dio mucho gusto platicar contigo de este tema.
Sí, a mí también. Nos vemos después. Adiós.
Sí, que estés bien, bye.